Emm, yani, diyorsun ki bürokrasiye falan fazla kafa yorma. <chuckles>
Onlar zaten kendiliğinden gelecek. Önemli olan senin kendi kararını vermen. Bu, eee, geleceğe dair kaygılarından kurtulman. Zaten, eee, çalıştın. Zaten kendine güvenmen gerek. Doktora aşamasına kadar geldiğine göre zaten, eee, kendine güvenmen çok doğal ge öyle güvenmen gerekir, yani. Bununla ilgili de bir kaygı duymana gerek yok. Zaten, eee, senin alanın. Eee buna odaklan, eee, ve bunu yap. Daha sonrasında sen karar vereceksin. Kaldı kalacağın yere de sen karar vereceksin. Yer değiştirmeyi seviyorum diyorsun. Doktoranı yap, ondan sonra ülkeni seçersin ama bence öncelikle senin eğitimin ve orada olduğun için, eee, bu çok önemli. Büyük bir ihtimalle çok güzel dil de biliyorsundur zaten. İlla ki. Evet. Emm, ben ben ben eee, kesinlikle, ımm, çok pozitif bakıyorum bu olaya. <giggles> Uuu, umarım yardımcı olmuştur. <laughs>
Hı hı. Evet bakalım. <chuckles> Teşekkür ederim. Verdiğin öneriler için çok teşekkürler. Umarım, <chuckles> umarım daha, eee, gökyüzünün daha aydınlık olduğu bir günde. <chuckles>
Ay bu arada, alanını bile sormadım. Alanın neydi? Dok ekonomi. Oh süper. Tam ihtiyacımız var. <chuckles> Kendine iyi bak. Çok iyi çalış. Hoşça kal. Hoşça kal.
Alanım ekonomi. Hı hı. Evet. Sen de. Teşekkürler. Hoşça kal.